Oh, ano ba yan, ano ba yung nilalaro natin?
Ayun na muna yung online games na paborito ko, pero sige nga, ano ba mag-aaral ba tayo? Magre-review ba tayo? Oh, sige na nga.
Pahinga muna. Aral tayo. Ako tinatamad din eh, pero ano
Kailangan, eh, 'no.
kailangan. Oo.
Um, si, si Ma'am kasi ibabagsak na naman tayo nito 'no, sa subject niya 'no?
'Di ba? <chuckles> Oo, babalik na naman tayo sa grade 6, pangatlo na natin to.
Sige na nga. <laughs> Mga ano eh nagma-master's degree na nga ako sa grade 6 eh. <giggles> 'di ba?
Grabe. Oo. <chuckles> Kala ng magulang ko nasa kolehiyo na ako eh, pero grade 6 pa rin pala.
Ay patay, patay tayo diyan, pero teka lang. Eh, ano ba sa tingin mo ang nagiging dahilan ba't tayo nagiging tamad sa pag aaral?
Hmm. Mga ano eh, madami. Iba-iba yan.

Yung magulang mismo ang nagse-set ng halimbawa. Di ba, ng example, do'n na
Oo, dun dyan talaga nagsisimula yan, eh, kasi sino ba kasama nung mga bata di ba, sa bahay?
Tab Mismo, mismo.
Di ba? 'Pag lumalaki sila wala naman yung guro nila diyan, di ba? Ang una talaga nilang makakasalamuha magulang talaga so, kailangan ng magulang ang sabi mo nga mag-set ng halimbawa, di ba?
Tama, oh. Sabi Tama, oh, di ba? Pati, di ba nung ano, noon nung nung nung hindi pa uso yung internet, yung teknolohiya wala pa talaga.
Mm.
Di ba ang tradisyonal, 'pag-uwi ng bata sa bahay yung magulang, si nanay man o si tatay
Mm.
siya yung mismong tutor nung anak.